Nah, kalau penipuan, saya pernah ya mungkin dibilang penipuan atau gimana saya juga gak tau, waktu itu saya beli kotak bekal untuk anak gitu. Nah, kalau kotak bekal kan pasti biasanya ukurannya gede ya. Nah, yang pas sampe itu heeh, tipis, terus, eee, apa kecil banget kecil banget. Saya udah curiga sebelum pas barangnya dateng itu, saya udah curiga itu, kayaknya ini bukan yang saya pesen deh. Nah, pas saya s karena saya udah curiga langsung saya videoin pas, eee, membuka paket tersebut. Nah, pas
Iya, gimana tuh, Kak? Iya. Iya, cukup ya ukurannya. <chuckles> Iya, biasanya toko mengharuskan itu ya.
Mhm, iya, kalau kita mau komplain kan pasti harus ada buktinya gitu. Jadi saya udah videoin, ternyata isinya kopi sachet. Bayangin jauhnya antara kotak bekal dengan kopi sachet gitu. Nah, saya langsung komplain ke, eee, tempat, eee, yang menjualnya. Waktu itu saya belinya di Shopee, jadi saya langsung komplain ke Shopee-nya bahwa barang yang saya beli itu ga sesuai dengan, eee, yang diterima gitu. Saya lampirkan juga buktinya terus, eee, sama pihak Shopee-nya langsung diperiksa dan, eee, syukurnya uang saya langsung dikembalikan. Karena saya waktu itu bayarnya pakai langs ba langsung bayar, bukan yang sistem COD. Nah, selain itu juga untuk masalah penipuan saat ini itu banyak banget modus-modus yang digunakan orang melalui, eee, belanja online ini ya. Saya tuh juga pernah kena yang jadi saya nggak pesen nih barang tiba-tiba dateng ke rumah saya heeh, terus COD. Nah, saya perhatikan, eee, itu memang alamat dan nama saya itu benar semua gitu tapi saya nggak ngerasa saya pesen mhm, dan saya nggak pesen, terus, eee, nggak ada juga yang konfirmasi ke saya misalnya mungkin saudara atau siapa gitu, yang mungkin aja ada orang mau ngasih kado atau apa kan tapi nggak ada konfirmasi. Jadi saya, eee, langsung, wah, ini kayaknya salah satu cara penipuan jadi langsung saya tolak ke kurirnya, gitu.
Wah. Iya, gimana tuh, Kak? Iya. Oh, langsung di refund ya. Eee, oke oke. Oke, iya. Oh, gitu ya. Sedetail itu ya. Iya, bener. Tapi itu kan COD ya, berarti pada saat dia mengirimkan paket, itu Kakak diminta membayar atau gimana tuh, Kak?
Iya, bener, jadi kurirnya minta saya bayar gitu de dan harganya lumayan ya diatas 300-an karena saya ngerasa nggak pesen gitu, jadi saya langsung balikin aja ke kurirnya saya nggak ada pesen barang ini, Bang. Jadi, eee, langsung dibalikin aja ke kurirnya waktu itu. Karena juga belanjanya itu
Wah. Tapi kalau Rp300.000 tuh ya terasa banget ya, Kak, itu pasti selektif gitu.
iya, waktu itu yang nama tokonya juga, nama toko yang aneh yang dia jual itu kosmetik, waktu itu yang dateng, eee, kan ada tulisannya yang dibeli apa isinya, katanya kan di situ ada tulisan kosmetik. Nah, sedangkan saya nggak make kosmetik yang merk itu, gitu.
Iya iya, dilabel paket ya biasanya.